Ce Buon buon pomeriggio caro mio, come va?
Ciao. A te. Tutto bene, grazie, dai. Ehm, tu che mi dici?
Eh, tutto bene, tutto bene. Stavo facendo il rendiconto dello scorso mese. Sono molto contento perché sono riuscito a risparmiare bei soldini.
Beh, sempre una grande cosa questa, eh, ti posso dire. Eh.
Sì, s sì, decisamente. Devo dire che
Una cosa davvero ottima questa.
quando quando rispa quando riesco, diciamo, a rispettare le mie aspettative di risparmio, mi sento veramente bene con me stesso, come se
Ti senti energico?
è come se il lavoro, no, ripagasse <sighs> lo sforzo, il, ehm
Come ti senti, energico oppure no?
Beh, mi sento in realtà ancora più invogliato a lavorare e al mettere da parte ancora. Sai, a volte le persone, no, quando risparmiano sono io cerco invece di continuare a risparmiare. Tu ad esempio come ti senti quando
Beh, sì, qual qualcuno tende ad adagiarsi un po' sugli allori quando ha tanti soldi da part però ecco, io penso molto che i soldi, uhm, uhm, oggi come oggi non bastino mai, quindi comunque in un certo senso il risparmio non è mai troppo. Ehm, è un po' così la situazione. Ehm, quindi è proprio per questo che ti dico che quando appunto risparmio mi sento molto, molto contento, ehm, di me stesso, no, de del risultato raggiunto. Poi dipende pure con che ottica risparmi, no?
Eh, sì. Esat Esatto. Esatto, esatto. Senti, tu come ti come ti senti quando Eh. Eh, eh, eh. Vedi. Cioè?
Beh, diciamo che diciamo che se risparmi con l'ottica di investire su qualcosa che può esserti utile nella vita a farti guadagnare o a imparare imparare qualcosa è è ottimo, no?
In che senso? Ah, dici certo, cert certo, ma guarda, io ti dico la verità: attualmente sto risparmiando per tenere fermo. Cioè ho 1/10 di quello che ho da pa che sto che sono riuscito a risparmiare nelle scorsi negli scorsi mesi, 1/10 è in movimento, poi il resto è tutto fermo.
Mh-mh-mh-mh.
S sì, sì. E perché diciamo
Ottimo, ottima questa cosa, eh.
Beh, perché considera che comunque 1/10, se riesci a raddoppiarlo è già un ven un un quinto.
Certo, certo, ma piano piano, piano piano. Il il discorso è che bisogna risparmiare sempre con l'ottica che dei soldi vanno spesi, perché comunque a fine anno bisogna tenere conto delle uscite, delle entrate, queste cose qui. Però ecco, mhmm, però ecco, se uno si attrezza riesce a risparmiare il massimo possibile, no, per dirti dei fondi di risparmio, magari con qualche banca o comunque cose del genere si possono avviare o azio fondi azionari, fondi ETF.
No? Certo. A' voglia. Ah, lo stavo per dire, sì. Anche da soli, no?
Sono tutte cose che secondo me hanno senso. Sì, perché comunque, mhmm, diciamo che rimandi anche il momento della fiscalità, penso. Mi dovrei informare meglio, però sì, penso che si rimanda anche quel momento lì a, uhm
Sì, rimandi il momento, però devo dirti che, mhmm, ho un parere leggermente contrastante su questa cosa, perché, mhmm, per una beh, per una cosa diciamo
Okay, okay, no problem. Dimmi.